そうなんです。うん、で、それで言えば、今、明日、ちょうど結構おっきいとこ行く用事があって、なんか、あの、時間があるから見たいなって思うんだけど、そういう時に、あの、こ、おっきい文房具屋さんとかあるんですけど、危ないんですよね、つい。<chuckles> はい。
うーん。 はい。 うーん。 はい。 ああ、なるほどね。うーん。ま、なんかね、そういう意味では、その、ま、1ヶ月のうちに、そういうものにいくら使っていいのかっていうのも、決めておくといいかもしれないですよね。
はい。 うんうん。 ああ。 確かにそうですよね。なんか、ほんとに、あの、ざっくりした、ま、予算とかを決めてなくて、で、予算も結局なんか超えちゃって意味なくて。<laughs>
うん。 ああ、なるほどね。うーん。ええ。
そうなんです。うーん。 なんか上手くね、家計管理の問題ですよね、そこはもう、うーん。
うーん、や、そこはね、ちょっと一旦、ちょっとね、立ち止まってね、いや、あの、「私には海外旅行がある」とかね、あの「習い事がある」っていうのを思い出してね、ちょっとグッとこらえるみたいなね。
はい。 ああ、そうですね。うんうん。 確かに。 そうですよね。まあ、そうですよね、本当に。なんか、つい、こう、なんだろう。あ、今しかないって思っちゃったりとか、でも結局、その口紅とかも、それこそさっき言ってたけど、あんま出かけないから、そんな使わないんですよ。<laughs> そう。うん。はい。
ん うーん。 <laughs> なるほど。あの、そうですね。うん、なんか、そそこまで、あの、考えた上で、買うか買わないか決められるようになるといいですよね。ほんとにこれ使うのかなって。<chuckles>
うん。 はい。 そうですよね。うーん。 はい、確かに。
ね、確かに限定品で今買わないと手に入れられないんだけれども、ね、手に入れたところで、これを本当に使うことがあるのかってね。そこはちょっと一旦ね、あの、頭をクールダウンして、ね、考えて。
うーん。 はい。 うん。 そうですよね。 確かに。 はい。
うん、っていうことをすると、少しなんかね、あの衝動買い抑えられそうな気もしますよね。
うーん。 そうですよね。いや、なんか、さっき明日出かける話したじゃないですか。で、ま、結構おっきい繁華街だから、こうこう目的地に行くまでにデパートとかめっちゃあるんですよ。でも、やっぱ、それは、見たいけど見ないっていうのもやっぱ見ない方がいいんですよね、きっと。
はい。 はい。 うーん。 ああ、そうなんですね。 うーん。